Anong papel ng mga kaibigan mo sa paghilom mo, 'no?
Mm. Alam mo malaki yung naging papel ng mga kaibigan or nung kaibigan ko sa paghilom ko. Kasi 'yon nga 'no, ah, ah, naghiwalay kami nung tatay nung anak ko. Siya rin yung naging, ah, sandalan ko, no'ng talagang, alam mo 'yon, yung parang ag inano na ng mundo yung buhay ko parang gano'n. Parang nagunaw, gano'n ba. Yes. Mm. Tapos 'yon lang, mm.
Mhm. <laughs> Okey. Oo. Tapos, um, ano siya, ah, mas supportive ba mas nakaka-support ba yung kaibigan mo emotionally, ah, physically ba, yung laging andiyan sila or baka nagdadala ba ng pagkain yung favorite mo? <snorts>
Mm. <laughs> Oo. Ako kasi nung una sa cellphone lang, ah, para kasing hindi rin talaga ako palasabi o palakuwento 'no, sa kaibigan. Pero, alam mo talaga 'pag bestfriend mo 'no, mararamdaman ka pala talaga niya pagka may problema ka. So, siya, tawag siya ng tawag sa akin, ganito, ganiyan, 'di sa sa ano lang, sa cellphone. Tapos eh, 'yon, siyempre parang naano na rin ako na sagutin baka kasi mamaya magtampo siya sa 'kin. So, 'yon, sinagot ko. Tapos, ayun, siyempre ako 'no, parang ang bigat pa rin ng pakiramdam ko no'ng time na 'yon. Ayun, nagdire-diretso na, umiyak na ako sa kanya. Sinabi ko na yung ano, yung mga 'yon nga, yung mga gusto kong sabihin. Tapos, alam mo ba, 'di ba, ti ti parang tinawagan niya ako ng, ah, tinawagan niya ako ng umaga. Alam mo bago mag-gabi nandito na siya eh na nasa work 'yon. <laughs> Oo.
Mhm. Mhm. Mhm. Okey. <snorts> Ay, talagang ano nag-effort after work pagod siya nyan ha, bibiyahe pa. Tapos nag-effort pa rin siyang ano, ah, pumunta at, ah, makita ka, oo. Ah, sa mga panahon ng sakit o lungkot mo 'no, um, paano mo naman siya tinatanggap. Kasi, 'di ba, may mga tao 'no na, ah, yun nga, sabi mo hindi palakwento sa kaibigan. Tapos, ah, as much as possible, kinakaya yung problema 'no, yung hindi siya nagshi-share. Paano mo naman siya tinatanggap? Yung, ah, ayan nga, 'di ba, dumarating yung friend mo, oh, binibisita ka.
Yes, totoo. Totoo nga, mm. Oo. Oo. Mm, ako para ano 'yong sa pagtanggap 'no. Siguro, eh, kasi nagde-diretso naman siya dito, eh, sakin siyempre, ah, pagka gano'n siyempre 'pag ka ako 'pag nasalubong ko na s'ya parang 'yon nga pupuntahan niya ako sa kuwarto ganito talagang napapayakap na ako agad kasi nga <chuckles> siyempre 'yong parang 'yong bigat nga ng nara naramdaman ko nung time na 'yon talagang grabe as in! Tapos ayon 'no, talaga ang laki no'ng naitulong niya sa'kin bukod kasi do'n sa mga, sabi niya lang sa akin ganito 'no, sabi niya, ah "Handa akong makinig sabihin mo lahat. Wala kang maririnig sa akin. Hindi kita i-ju-judge", gano'n parang magkaka-rhyme pa 'yong sinabi niya kaya sabi kong gan'yan sa kanya oo, kaya 'yon nag-ano talaga ako sa kan'ya lahat ng gusto kong sabihin sinabi ko tapos after nun talagang, alam 'yong parang magic kasi, ah, gumaan 'yong pakiramdam ko kahit sabihin mong nandoon pa rin 'yong sakit, pero 'yong gumaan dahil alam mo na nandiyan siya, nandiyan 'yong kaibigan mo para damayan ka.
Mhm. Noy. Mhm. Hmm. <laughs> Okey. Mm. Hmm, <smacks lips> nakakatuwa naman. Iba pa rin talaga 'no pag may mga kaibigan talagang ano, eh, totoo talaga yung, ah, alam mo yung, ah, hindi ka pa lang nagsasalita parang nararamdaman na, eh, 'no na parang may mali, oo. Pero, um, minsan ba nagkaroon ka din ng kaibigan na pinagkatiwalaan mo tapos parang chinismis ka din lang ganun nalaman ng iba, 'tas nalaman din lang ng iba yung mga pinagsasabi mo. Anong, anong nangyari at paano ka naman natuto nun? <chuckles>
Mhm. Mm. Ay Diyos ko, oo naman! Oo. Ayan siyempre 'no unang-una, thank you sa kan'ya dahil sumikat ako, hindi jo joke lang, kasi ganito, ah, okey naman kami nung una, eh, wala u humiram kasi siya sa akin ng pera siyempre ano 'yon sa kanya na lang hindi ko nasisingilin? Ang dating kasi parang nagalit siya ng sinisingil ko siya na para kang hindi ka naman kaibigan gan'yan, alam mo namang kailangan ko rin ng pera ganyan, sabi ko "Bi, kasi nagsabi ka sa akin ng due date mo siyempre ngayon mag-e-expect ako, eh, naka 2 days ng delay, eh." sabi kong gan'yan tapos parang nagagalit siya kasi nga parang hindi ko maintindihan 'yong sitwasyon niya, eh, sabi ko naman, eh, pi pinagbigyan ko na rin naman 'yong gusto niya na 2 days daw gan'yan, so, 'di ba, ano 'yong parang ano ko do'n tapos alam mo pinost niya ako sa ano Facebook. Tapos ang sabi niya sa 'kin parang wala kang anong kaibigan gan'yan, na kesyo hindi siya nag nagna name drop, ha, pero no'ng parang may nag-trigger sa kanya na sa mga friend list niya na sabi i-tag mo na kasi i-tag mo na kasi ganyan do'n ko nalaman 'yong post kasi tinag niya ako sabi niyan itinuring pa naman kitang kaibigan tapos, ah, ayan dahil lang sa gan 'to dalawang libo kasi 'yon, eh, wala rin talaga akong pera, eh. Anong gagawin ko alangan 'di ko siya singilin 'di ba? So, eto, eh, 'di sabi niyang ganyan sa'yo, "Para sa dalawang libo nagpakilala ka", gano'n pa 'yong sabi niya sa akin.
<chuckles> Oo, oo. Mm. Mhm. Oh my gosh, totoo? Mhm. Mhm. Ay grabe! Oo. Oh my gosh! Hindi ka man hindi ka ba nag-react? Naku! Anong ginawa mo?
Oo. Mm, ay siyempre 'no, ano, siyempre ako kasi ang mga reply ko yung akala mo natatawa pa ako pero, ah, yung alam kong masasaktan rin siya, eh, 'di sabi ko, "Ay! ganun pala pag pinahiram ka pala ibig sabihin sa'yo na kasi bawal ng singilin." <laughs>
Mhm. Oh my Gosh! Anong nangyari? Nag-reply ba siya?
Ganun yung sabi ko, so mm, oo na ano nga daw yun nga sabi niya alam mong malaking pangangailangan ko ganito-gan'yan. Sabi ko naman sa kanya 'no, "No'ng no'ng humiram ka naman at nagmamadali ka ibinigay ko naman na mabilis sa'yo 'yong pera, wala rin naman tubo 'yan, so, ano na lang 'yong ibalik mo sa akin sa tamang pa sa tamang araw, eh, 'yon nga, ah, pinagbigyan na kita ng 2 days pero ngayon na ayan nga na parang pinipilit kitang bayaran i-pinost mo pa ako", 'di ba, parang grabe ka naman 'di ba? Parang gano'n, mm, sa post niya, oo, pero yun nga parang pin mm, parang hindi, nag-reply pa siya ang dami niyang rant, eh, so, pinili ko na lang din manahimik o parang inano ko siya sa Messenger na lang kasi nga 'pag pinatulan mo pa 'yon, eh, hahaba pa 'yon, eh.
Mhm. Mm. Saan ka nag-reply sa mismong post niya na naka public? Oo 'tas dun din nag-reply? <chuckles> Naku! Mhm.
At least do'n sa reply ko makikita naman din ang mga nasa friendlist niya na siya din 'yong may mali 'di ba kasi kahit anong kahit ipagtanggol niya 'yong sarili niya, ah, siya 'yon, eh, siya 'yong nangutang hindi naman ako, eh, 'di ba dapat ibalik niya din kasi nga hindi naman siya nahirapan nung umutang siya sa akin.
Oo. Oo kasi mahirap, eh, oo. Mm. Mm. Okey, though, yung, ah, friend mo na 'yon, friendship over na ba? Hindi man lang ba nagbura ng post?
Mm. Wala na. Wala na, hindi na ako hindi ko na siya kaibigan. Kasi sino ba naman magtuturing na kaibigan sa kanya, para kasi ang dating no'n pala kinaibigan niya din ako para nakakahiram siya sa'kin. Bale hindi lang 'yon yung unang beses siyang humiram sa akin. So, 'di ba parang ang sobrang bait ko na, 'yon nga 'no, pinagbigyan ko siya ng ilang ulit tapos no'ng, ayun nga, kailangan ko ng pera, ganiyan, parang ang dating eh, ah, ayaw niya ng i-ano, eh parang ayaw na niyang magbayad at 'yon dumating pa yung point na talagang pinost niya pa 'ko sa social media.
Hmm. Mm. Grabe naman. Pero binayaran naman niya yung 2000.
Mm. Oo naman, binayaran niya kasi natakot din siya eh. Hindi, natakot din siya kasi sabi ko sa kanya, "Kung 'di mo babayaran 'yon, okey lang naman sa akin kung hindi. Pero expect mo na na meron ka ng record sa barangay kasi siyempre iba-blotter ko 'yon." Oo, just in case na ano, puwede naman 'yon eh kahit papaano, kasi siyempre umano nga siya na sa usapan. Tsaka yun na din yung ano ko, way ko, para kahit papaano 'no, kung mas kokonsensya ba siya. Eh, ayun, nakonsensiya siya. Pero, wala, wala na eh, tapos na eh, nangyari na, na nakapag-post na siya, nasiraan na niya ako. Pero alam mo isinantabi ko 'yon, parang inano ko na lang na, ah, hindi ko patulan. Kasi kung tutuusin puwede ko siyang iano eh, sa sa ano, tawag dito, sa NBI, 'di ba? Kasi parang sa ano din yun eh, parang, ah, sa parang cyber ano din yun, 'di ba? Mm, gawa ng oo. Oo, kasi
Ay, dapat lang. <laughs> Oo. Mm. Mhm. Oo nga, oo. Hmm. Mhm. Oo, cyber oo, cyber bullying din 'yon eh or cyber o harassment, oo.
Mm. Kasi, 'di ba, siniraan niya ako. Tapos parang ang mali parang ako pa yung may mali, kasi ako yung naniningil, 'di ba, parang gano'n. So, pero hindi ko siya pinatulan. Mm, inano ko nalang.
Mm. Oo. Well, eh, tama naman, oo. At least na-replyan mo na siya doon para hindi naman masabi ng mga kaibigan niya, 'no, na ikaw talaga yung mali, oo. Nakakaloka naman 'yan, oo. So, masasabi mo ba talaga na ito yung mga pagkakataon na may mga kaibigan talaga na parang nakakasakit sa'yo, 'no at, ah, nagiging dahilan ng sugat mo? Pero, ah, sa anong paraan nagbago yung pananaw mo sa pagkakaibigan? Ah, matapos mong maranasan yung ganito, na may mga kaibigan pala na, "ay, kayang gawin yan sa'yo eh," gano'n.
Mm. Oo. <chuckles> Totoo. Mm. Ay, ano, ah, nagkaroon ako ng ano, parang limitasyon sa mga kaibigan ko. 'Pag alam ko ng ganiyan na parang nanghihiram, dinidepende ko na sa ano, sa pinaka parang sitwasyon no'ng ano. Kasi no'ng hanghiram siya eh wala din naman siya sinabi sa akin na rason kung bakit siya humiram. So, hindi ko sure kung saan niya ginamit. Pero, 'yon nga, 'no, depende kung saan nila nalang gagamitin. Open pa rin naman ako siyempre, gusto ko din tumulong kung meron. Pero kung wala talaga eh anong gagawin pareparehas wala, 'di ba? So, ayun, gano'n na lang siguro yung gagawin ko parang magbibigay nalang ako limitasyon at, yun nga, huwag tayo din siguro 'wag din ako masyadong, ah, ah, yung alam mo yung masyadong nagtitiwala?
Mm. Mhm. Ay, oo na. <laughs> Mhm.
Kasi ang hirap pag sobra yung tiwala talaga.
Mm. Oo, pero, ah, maiba naman tayo. Balik tayo dun sa mga ano 'no sa mga kaibigan na parang nakakatulong sayo sa paghilom. Ah, may mga simpleng bagay ka ba na ginawa ng iyong mga kaibigan na parang alam mo 'yun, yung talagang tumatak sa'yo at hinding-hindi mo malilimutan, habang naghihilom ka? Hmm.
Mm. Alam mo yung pagpunta sa yeah. Alam mo yung pag punta sa akin ng best friend ko nung araw na na na umiyak ako sa kan'ya yun na yung parang pinaka hindi ko makalimutan na ginawa niya, and or parang nagawa sa akin ng kaibigan ko, as in. Kasi bibihira yung gano'n, eh, yung alam mo yun ta tinawagan ka pa lang tapos maya-maya ng mga pag gabi na nandiyan na para sa'yo, 'di ba, parang at yung ganon talaga is, ah, for keep talaga na ano yan, eh, na kaibigan 'tsaka 'tsaka chine cherish ko talaga yung mga gano'ng tao. So, ang masasabi ko lang 'no pagkaganon talaga, ah, siya na talaga yung parang nakikita ko na alam mo yun na kaibigan na talagang nand'yan para sa'kin sa kahit anong mangyari sa buhay ko.
Mm. Mm. Okey. Oo. Mhm. Hmm, nakakatuwa naman at nagkaroon ka talaga ng isang kaibigan na gaya niya 'no, oo. Pero, ah, sayo naman 'no, ah, paano mo naman sinusuportahan yung mga kaibigan mo din na alam mo yung nasasaktan ngayon at, ah, parang ano kailangan din nila ng paghihilom?
Ayan. Ah, sa kanya kasi ngayon okey ang puso niya, so, okey naman. Siguro 'pag meron lang akong kaibigan na gano'n siguro kung ano 'yong ginawa ng bestfriend ko pwede ko din iparanas sa kan'ya 'yon, at syempre 'di ba galing din ako sa gano'n sitwasyon mas maiintindihan ko 'yong kaibigan kong 'yon kung meron man, kung meron man akong magiging gano'ng kaibigan 'di ba parang ang ano kasi no'n siyempre naranasan ko na, so, mas madali na ako makakapagpayo. Gano'n naman 'di ba ang tao pag hangga't hindi mo nararanasan hindi ka rin puwedeng magbigay ng kahit anong opinyon. So, nakakatuwa lang 'yong bestfriend ko nga 'no dahil no'ng time na ga eh, ah, gano'n nga, eh, talagang hinayaan niya lang akong magsalita. Tapos, ah, nakinig siya ganyan 'tsaka lang siya nagbigay ng konting ano sa akin nung lahat narinig na niya. So, walang judgment walang kahit na ano pero yun nga purong pagmamahal lang yung ipaparamdam sa'yo. Mm.
Mhm. Mhm. Mhm. Oo. Um, nagkaroon ba ng pagkakataon na 'di ba, kunwari marami kang kaibigan tapos hindi mo in-expect 'yong sino pa, kung sino pa yung hindi mo inaasahan siya yung tumulong sa'yo at saka 'yong inaasahan mo, eh, siya 'yong hindi? Oo.
Mm. Yes. Mm. Waley. Oo may ganun naman may mga ganun akong kaibigan 'no. Isa dun sa kaibigan ko naman yun naman kaya siya tumulong dahil, ah, ah, tawag dito, naramdaman niya rin na parang lugmok ako. 'Yon naman 'yong kaibigan ko sa China bukod doon sa best friend ko pe ano din ang parang turing sa akin din 'no is parang best friend din kasi kaibigan ko siya nung high school. So, ang tagal din namin magkaibigan 'no, 'di ba. So, gano'n naramdaman niya ako kahit nasa China siya no'ng time na 'yon 'no talagang, ah, ayon nga s'yempre back to zero ako. Alam mo ano
Mhm. Okey.
sabi niya sakin 'no, "Mag negosyo ka", gan'yan, sabi niya sakin, "Bibigay ko sayo yung pera ikaw na bahala", sabi ko ay 'di ba parang ang bilis nilang mag ano sa kanya pero hindi naman yung sasabihin na ano 'no na magbigay ng pera, pinahiram niya ako, pero ang inaano niya sa akin bahala na raw ako kung kailan ko ibabalik. 'Di ba grabe? kasi ang inaano niya din oo grabe talaga, as in. So, 'di ba parang may mga ganun pa palang kaibigan na hindi mo in-expect, pero bigla na lang ire-reach out ka or parang, ah, hahanapin parang ayun nga i-cha-chat ka gan'yan. So, nakakatuwa lang 'no na talagang, ah, ah, siguro ano talagang inaano lang din inaadya lang din ng Diyos yung mga ganong kaibigan 'no depende lang din kus kung sino or parang paano tayo ano, makisama dun sa mga tao.
Ay. Oo. Nakakatuwa, ah, oo. Mhm. Mhm. Yes, tama at tsaka ang maganda kasi diyan sa kaibigan mo, 'no, talagang ano, eh, siya ang nag-offer, hindi niya inantay na mag-ask ka pa, oo. So, parang medyo naiiba, in a way, oo. Pero yun, sa paghihilom mo, 'no, ah, mas nakakakuha ka ba ng suporta mula sa kaibigan kaysa sa mismong kapamilya mo?
Mm. Yes. Mm. Oo, totoo, sa kaibigan talaga. Sa kapamilya, hindi ako gano'ng ano eh, hin hindi talaga ako open sa kanila about diyan sa ganiyan. Kasi ayoko din na may masasabi sila sa akin at isa pa ayoko ng dumagdag sa kung ano yung iniisip nila mama dahil, yun nga, sobrang stress na rin ang magulang ko, eh. So, para sa akin 'no yung problema ko kung hangga't kaya kong resolbahin or kaya, ayun, kung makakatulong naman yung mga kaibigan ko, okey na yun. Hindi na ako naghahangad na, ah, nandiyan pa yung mga, yan, yung pamilya ko para, yun lang, pakinggan ako. So, okey naman.
Mhm. Tama. Mhm. Mhm, nakakatuwa naman, oo, talagang ano, tipikal talaga sa mga anak na ayaw ng bigyan ng alalahanin pa yung mga magulang, oo. Pero kung puwede mong, ah, kung puwede mong pasalamatan ang isang, ah, kaibigan na naging bahagi ng paghilom mo, 'no? Ano ang gusto mong sabihin sa kanya ngayon?
Mm. Totoo, mm. Yes. Siyempre unang-una 'no, "Beh, siyempre alam mo kung gaano kita ka-love at, yun nga, 'no, thank you, sobrang thank you kasi ang laki ng naging parte mo sa buhay ko na talaga namang, ah, ikaw na rin yung naging rason or parang, ah, isa ka sa naging rason na, yun nga, na maka move-on ako, na na makausad sa nangyayaring ito." Kasi, yun nga, 'no, bukod sa kanya kasi siyempre inspirasyon ko rin yung anak ko. So, yun 2 sila. So, yun, ah, maraming salamat sa kanya at siyempre marami din salamat sa'yo sa pakikinig mo.
Mhm. Tama. Mhm. Maraming salamat sa iyong oras at pagbabahagi.